خليني أقول لك إن هي الفكرة الأساسية إن أنا بنت على ولدين، أثرت أصلًا في في في تربيتي وفي طريقة تفكيري. آه، يعني آمم، ما فيش عُنصر أنثوي تاني غيري أنا، فاللي هو كان طبيعي إن آآ، يعني إن أنا أروح ليهم أوي يعني، فاهم، حتى ف في لِعَبْنَا، إحنا بنلعب عَجَل، آآ، بنلعب <laughs> بنلعب في الشارع كو
أوكي. شخصيتِك. إمم. إمم. أكيد. الألعاب اللي هي بتاعة الولاد، <laughs> تمام. <chuckles>
أيوه بالضبط. آآ، طبعًا الكبيرة بقى إن كانت الهدوم اللي بت اللي بتصغر على أخويا كنت أنا بالبسها، ف أ
آآ، كمان! يعني مش الشخصية بس، ده الهدوم كمان. <chuckles> كنتوا بتشاركوا كل حاجة، <laughs> أيوة صح، صح.
آه، يعني كان كان زمان الموضوع ده موجود أوي، يعني إن ال آه، إن اللي بين بي يعني هدوم ال الولد الكبير لمّا بتصغر بتروح للأولاد الصغيرين، بس بما إن ما كانش في أولاد صغيرين غير بنت، فأنا كانت كل حتى هدومي رايحة في حتّة البنطلونات شورتات آآ، تيشيرت، فجو الفساتين والحاجات دي ما كانتش موجودة، ف <laughs> حرفيًا آه، يعني حرفيًا بابا كان بيقول أنا مخلف 3 ولاد، كان ك <laughs>
إمم. إمم. تمام <laughs> أ أنتِ أ <laughs> آه، يعني أنتِ يعني اتأثرتِ بيهم حتى في الهدوم. يعني <laughs> كويس، طب آآ فرق السن بقى، خليني أسألِك آمم، يعني عمل فرق في ال آه في ال في العلاقة، <laughs> فرق الأجيال، طب يعني <laughs> يعني عمل آه، والّا قدرتوا تتواكبوا عادي وتتصاحبوا، ما عملش فرق كبير؟
بالضبط، آه يعني. إمم، فرق السِن. فرق السِن، أيوه، أيوه، أيوه، اصدمني، أصدمني أكتر بص هأ هاقول لك، آآ، أول ما طبعًا أنا عِشت شوية حلوين يعني 9 سنين أنا وأخويا بس، فاللي هو إحنا واخدين بقى كل الحب وكل الرعاية ومش فاهمين يعني إيه، إحنا إحنا وعينا على الدنيا آآ، مع بعض، خصوصًا إن الفرق مش سنتين بالضبط، ده هم سَنة وش وكام شهر، بس في المَدرسة سنتين. بنرُوح مع بعض نفس المَدرسة، بنرجع مع بعض، فكان في أُلفة كده ما بيني وما بينه. لحد بقى ما عرفت إن ماما حامل في في ولد، فكنت حاسة كده اللي هو إيه ده! الولاد هت هتفوز، <laughs> هنبقى 2 1 كده، لأ، أنا حاسة بالحرمان ومحتاجة ومحتاجة بنت كمان، بس بقى يعني هم رفضوا الفكرة وقالوا: "كفاية أوي." ف فكرة إن هو جه، يمكن لمّا بقى الواحد ابتدا يكبر، كنت كبرت شوية، دخلت مثلًا في مرحلة الإعدادي أو الثانوي، كان هو لسه فعشت معاه طفولتي تاني يعني عارف بقى، آآ، أنا متربية على Spacetoon، آآ، مش كانش Spacetoon أوي، بس كانت القناة الأولى والتانية، فدخلت معاه عالم Spacetoon وأنا باتفرج معاه على الكرتون.
كويس. إمم. أوكي. آه. <giggles> 2، 1، أيوه. إمم. تمام. إمم. طب دي حاجة حلوة.